Oo, siyempre pag, ah, ano window shopping muna, kasi nakakahinayang rin 'yong matitipid, eh. Ah, well, ah, parang nagiging praktikal na lang rin, ayan. Pag sa mga bagay talaga na, alam kong ano lang hindi naman kailangan, eh, parang mga, hilig lang or, ah, parang kailangan mo lang ng, ah medyo 'yon 'yong parang deserve ko 'to, moment naman, 'no. Eh, hindi ko pa nahi-hit 'yong ano, eh kasi meron ngayon sa mga online na shops, 'no or, ah, ayan sa mga may mga voucher kasi na grabe 'yong discount talaga, 'no. So, inaantay kong makakuha ko para naman na, ang susunod ko na plano, 'no, or parang may nakaipon na para sa Nintendo Switch, eh, 'no. Kung mahilig kasi ako sa online game. Oo, 'yong ga
Ah, okay. Mm. Mm. Mm. Ay <laughs> Alam na, oo. Pati 'yong bala naka-ready na rin, 'no.
Oo, 'yong Switch 2. Oo, eh, min may nakikita kasi ako mga ₱10,000 off, ganiyan, ₱5,000 off. So, sobrang laking bagay na no'n, oo.
Laking ba
Totoo. Talagang, ah mm.
Oo. Sa panahon sa panahon ba naman ngayon na digital age, 'di ba, kahit sa mga console nagkakaroon din ng surge, eh, 'di ba, nagka nagiging in demand din. Dati 'di naman yata ganiyan, pero ngayon kasing, ah, well known na 'yong, ah, Nintendo pati 'yong mga PlayStation, nagsu-surge siya ng prices, 'no. May mga taon na ang mahal sobra, may taon na ang mura, 'no.
Mm, totoo. Ay oo, tama. Hmm. Lalo na no'ng pandemic talaga, 'no, grabe 'yong minahal lahat. Ah, suwerte ko na nga lang no'n, 'no, na before mag-lockdown, eh, kakabili ko lang no'ng, ah, Switch naman, 'no. Tapos biglang nagmamahal 'yong Switch no'n parang doble no'ng presyo no'ng nabili ko, parang nagti-thirty thousand, ganiyan. Sabi ko, "Grabe 'yon, ah."
Oo nga, eh. Sakto, oo. Doble, oo, doble nga, eh. Nagtingin din na nga ako no'n, eh, sabi ko, "Bakit gano'n, parang bakit gano'n ang mahal?" Ka 'tsang, okay, sabagay pandemic, 'no, walang magawa 'yong mga tao. Pero eto, 'no, kasi sabi mo, naka-add to cart 'yong mga bibilhin mo, eh, 'yong iba kasing deserve ko 'to ng mga tao, either materyal na bagay o kaya travel, 'di ba? 'Yong tipong pina-pamper 'yong sarili. Ikaw ba, papaano mo ino-organize 'yong deserve ko 'to, ah, items mo or plans mo? Papaano mo siya, bina-budget, papaano mo siya ino-organize, tipong kailan mo siya gagawin? Kasi 'yong, ah, gamit matic na 'yan 11-11 talaga, eh, inabangan mo, 'di ba, 'yon na 'yon na 'yong example mo. Sa ibang bagay ba, like travel may mga pag-o-organize ka rin bang ginagawa?
Oo. Mm, totoo. Mm. Mm. Mm.